Du, ich, äh, leide zurzeit sehr unter Schlaflosigkeit, ähm, und fühle mich auch 'n bisschen einsam. Ich habe vor Kurzem wurde ich von der Uni exmatrikuliert, weil ich bei einem Drittversuch quasi, äh, ja, 'ne Prüfung nicht bestanden habe, was mich in so ein L hat Loch fallen lassen, ne, wo ich jetzt quasi jeden Tag zu Hause verbringe und Zukunftsängste habe. Ich ich weiß nicht, wohin mit meinem Leben. Ja, da hat man auch natürlich die Familie, die ständig fragt, ne: „Was was was hast du jetzt vor? Du wurdest von der Uni exmatrikuliert. Was was willst du jetzt machen?“ Und da das gibt mir dann immer noch mehr dieses Gefühl von ja, Minderwertigkeitsgefühl, ne, dass ich dann quasi nicht nur mich im Haus einsperre, sondern einfach nicht aus meinem Zimmer rausgehe.
Oh, nein. Oh Mann. Oh Mann. Oh, nein. Mhm. Mhm.
Das hat äh, das hat meinen Schlaf komplett, äh, ja, durcheinandergebracht, wo ich dann quasi abends diese Gedanken habe und damit diese Gedanken dann weggehen, versuche ich einfach am Handy Zeit zu verbringen, ne, und, äh, bin dann auf Social Media unterwegs und, ja, dann sehe ich halt auf Social Media diese Leute, die dann ständig von diesem perfekten Leben sich Sachen posten, ne, und dieses perfekte Leben versuchen widerzuspiegeln als Influencer vor allem und das deprimiert mich dann einfach immer mehr und wo ich dann einfach noch tiefer in dieses Loch falle und ich weiß jetzt nicht, wie ich aus diesem aus dieser Notlage quasi rauskommen soll.
Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm, okay, also, ja, tut mir total leid, ähm, dass das jetzt so gelaufen ist, vor allem mit der Exmatrikulation. Das ist ja wirklich, ja. Das ist ja echt hart. Ähm ja, dass man erst mal nicht so richtig weiß: „Okay, wie geht's jetzt überhaupt weiter?“ Ähm, als du <blows air> äh, wie haben denn wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert erst mal so deine Eltern, wie haben die denn darauf reagiert? Haben sie dir zusätzlichen Druck gemacht oder haben sie so 'n bisschen in Anführungsstrichen mit dir mitgelitten? Oder wie wie sind die wie haben die denn reagiert als du denen das erzählt hast?
Ja, also, ich habe mich natürlich am Anfang gar nicht getraut. Ich war ja jetzt 4 Jahre in diesem Studium vertieft. Ich habe, ähm diesen Studiengang bin ich dann halt an auch wirklich nur angegangen, weil wir im Familienunternehmen auch in der Branche tätig sind. Äh, wir s wir haben ein Bauunternehmen und da habe ich halt Bauingenieurwesen studiert, weil es so gut dazu passt.
Mhm. Mhm. Okay.
Äh, ja und, äh, quasi den Studiengang habe ich dann halt auch nur für meine Eltern bin ich den angegangen und, ähm, habe das wirklich auch für die gemacht irgendwo, ne? Nicht weil ich ja, ich hatte auch selber irgendwo nicht wirklich 'n Plan, was ich aus meinem Leben machen will. Ähm, ja, ich habe auch im Laufe des Studiums gemerkt, dass es eigentlich nichts für mich ist, aber ich wollte es halt einfach zu Ende bringen, weil ich jetzt schon 2 Jahre da drin war. Dann habe ich 2 weitere Jahre damit verbracht, einfach unglücklich in diesem Studiengang zu verbringen.
Mhm. Ja. Okay. Mhm.
Und, ähm, ja, d d als ich dann auch exmatrikuliert wurde, wusste ich nicht, wie ich es denen sagen soll und k konnte es dann halt auch einfach nicht wirklich auch von mir aus bringen, ne, erzählen. Da bis dann halt 'ne 'ne Post kam von der Uni, da habe ich das dann halt aufgemacht und, ähm, da kamen dann halt vom vom BAföG-Amt die restlichen, äh, ja Gebühren, die ich zahlen muss, äh, zurückzahlen muss, d d diese komplett. Ja und, ähm, da haben die das halt auch m mit mir selber gesehen gehabt und haben mich halt drauf angesprochen, was passiert ist und da habe ich's halt versucht zu erklären, dass ich alles gegeben habe. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich so 'ne Unterstützung bekommen von denen, was mich dann halt noch mehr belastet hat. Und
Ne. Ja. Mhm. Okay. Ja. Okay.
wie gesagt, da gehe ich jetzt gar nicht mehr aus'm Zimmer raus.
Auweia. Ja, okay, das, äh, tut mir ehrlich leid, aber, ähm, ich würde sagen, dass, ähm, das jetzt nicht ja, das bedeutet nicht, dein Leben ist vorbei. <snorts> Das bedeutet, dass so 'n 'n Weg vorbei ist, 'n bestimmter Weg, ab und das heißt aber nicht, dass du keinen neuen finden kannst. Also, es gibt so viele Plan Bs, Cs, Ds, Es und so weiter und ich bin mir ganz sicher, dass du das, was dich richtig erfüllt, auch finden wirst. Denn wie wir ja, wie du's ja selbst, äh, auch gut erkannt hast und das auch, ja, gut festgestellt hast, das hat dich ja nicht mal erfüllt, dieses Studium. Und warum soll man was studieren, nur damit die Eltern glücklich sind? Das ist ich finde, das ist die komplett falsche Motivation in erster Linie. Von daher würde ich fast sagen, das musste irgendwie so passieren. Also, so'n bisschen Schicksal, auch wenn's natürlich grade sich anfühlt wie 'n Weltuntergang, was ich gut nachvollziehen kann. Aber vielleicht musste das so sein, weil, <tsk> klar, du hast jetzt, äh, äh, 4 Jahre lang alles gegeben, hast du gesagt, aber es hat dich ja gar nicht erfüllt. Von daher würde ich vorschlagen, den Fokus erst mal auf das auf diese Dinge zu setzen, die dich erfüllen, die dir Spaß machen. Ähm, hast du denn irgendwas, was du dir vorstellen könntest, vielleicht worin du später arbeiten könntest, womit du dich gerne beschäftigst? Jetzt mal abgesehen von den Wu von dem Wunsch und dem Unternehmen deiner Eltern, jetzt mal das komplett ausgeblendet. So, was erfüllt dich? Was machst du gerne? Und von da aus knüpfen wir dann an.
Ja, also ich bin eigentlich 'n Mensch, der in Sozialerem eigentlich seine Stärken sieht. Ich ich bin vie viel besser im menschlichen Umgang und quasi ich kann sehr gut mit Menschen umgehen. Ähm
Mhm. Ja.
d quasi sprachlich bin ich eigentlich auch begabt. Ähm, es fällt mir leichter, Sprachen zu lernen. Ich, ähm
Mhm. Mhm.
würde auch sagen, dass ich, äh, mit Kindern gut umgehen kann und, ähm, Verständnis zeigen kann, würde ich sagen, für Menschen, die durch 'ne härtere Zeit durchgehen müssen.
Okay. Ja. Mhm, mhm.
Ähm, was mir dann noch einfällt, ist, ähm, ja, ich liebe es zu reisen auf jeden Fall. Ich würde gerne etwas finden, womit ich all meine Fähigkeiten quasi in Verknüpfung setzen kann und in die Richtung vielleicht arbeiten kann.
Okay. Mhm. Ja. Ja, da hast du ja schon mal gute Ansätze, würde ich sagen. Und, ähm, zurück zu diesem, ja, nächtlichen Grübeln und diesem Wachsein. Vielleicht könntest du dir Ähm, ich würde vorschlagen, dass du vielleicht mehr liest oder mehr recherchierst vorm Schlafengehen, dass du dich 'n bisschen mit den Sachen beschäftig die dir, beschäftigst, die dir Spaß machen. Also meinetwegen du, weiß ich nicht, druckst mal irgendwelche Sachen aus zu sozialer Arbeit, alles, was es da so gibt in diesem Feld oder so, und dann druckst du da mal 'n bisschen was aus, markierst dir 'n paar Sachen und liest es vielleicht mal abends durch vorm Schlafengehen. Wenn du nicht unbedingt was ausdrucken willst und das nicht als Papier, in Papierform haben willst, dann la dann check einfach mal so 'n paar Seiten ab vorm Schlafengehen, dass du 'n bisschen, ähm, was findest, was dich motiviert, was dich aufbaut, weißt du, dass du mit diesen Gedanken einschläfst. Und ich bin mir ganz sicher damit, dann lässt's sich auch besser schlafen, wenn du dich so 'n bisschen um deine Zukunft kümmerst, aber im im im positiven Sinne, dass du was findest, was dich erfüllt, was dich ausmacht. Und ich glaube, dann geht's mit dem Schlafen und mit dem Grübeln auch ähm, ja, mit dem Schlafen geht's einfacher und mit dem Grübeln dann hoffentlich nicht mehr so einfach. <laughs> Und d dass du einfach 'n bisschen was findest, womit was Positives, womit du dich beschäftigen kannst vorm Schlafengehen, als jetzt irgendwie durch Insta zu scrollen und diese ganzen perfekten in Anführungsstrichen Leben da, ja, dir anzuschauen. Was, was bringt dir das sowieso? Ist ja eh nicht dein Leben, sind Menschen, die nichts ja, die <blows air> ich meine, die haben ihr Leben und du hast dein eigenes. Also, um ob du dir das jetzt nur anguckst oder peng, so, ändert ja nichts an deinem. Von daher würde ich dir vorschlagen, du machst etwas Aktives, was du in deinem Leben gerade verändern kannst, denn so wie das klingt, bist du extrem unglücklich, und das muss geändert werden und zwar grundlegend, und das fängt, ja, b beim das fängt vor allem da an und es hört da auf, da was man sich vorher reinzieht, sage ich mal, vorm Schlafengehen. Und wenn du dich mit so was beschäftigst, dann ich glaube, dann ist es einfacher.
Ja. Mhm. Ja, also, das waren auf jeden Fall mal erst mal 'n paar gute Tipps. Ich danke dir. Ich ich denke mir da aber halt, ne, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wieder studieren sollte oder 'ne Ausbildung anfangen sollte, bin ich dann halt auch 'n bisschen, ja, zu spät, weil ich mir denke: „Ja, deine deine Freunde in deiner Altersgruppe, ne, die sind mittlerweile schon alle verheiratet, äh, sind schon fertig mit dem Studium, stehen mit beiden beiden beiden Beinen quasi im Leben.“ Und wenn ich jetzt noch mal studiere oder 'ne Ausbildung anfange, w würde ich das Ganze auch noch mal auf 3, 4 Jahre verzögern quasi. Und das auch nur, wenn ich alles in der Regelstudienzeit dann schaffe oder auch bei der Ausbildung in der Regelausbildungszeit.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Ja, was was da habe ich halt dieses Gefühl, dass ich da komplett alleine bin, weil, ja, meine Freunde, ne, die wie gesagt, die sind alle verheiratet und verbringen dann Zeit gemeinsam eher. Man man ka hat kaum die Zeit, quasi mit den Freunden alleine was zu machen. Da f fühle ich mich halt auch obwohl ich halt auch irgendwas Neues ausprobieren will, auch bedrängt, weil ich vor allem dieses Zeitdruck-Gefühl habe, ähm, wo ich mir jetzt auch nicht wirklich viel weiterhelfen kann mir selbst.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Also, ähm, ganz wichtig ist, dass es nie zu spät ist, mit etwas anzufangen, was einen interessiert. Es ist nie z es ist nie zu spät. Selbst wenn du 50 bist und fängst mit irgendwas an, was dich interessiert, dann ist das was, was dich erfüllt und was dir Spaß macht und das hat erst mal aber gar nichts mit dem Alter zu tun. Ich kann das verstehen, dass, ähm, äh, klar, hm, an den Unis sind meist Leute so 18, 19, 20. Äh, okay, aber vielleicht machen die auch irgendwann Fehler und stellen mit 20 erst fest: „Boah, was habe ich eigentlich für 'n Scheiß studiert.“ Und dann sind die im Endeffekt auch nicht glücklicher so als du. Sind halt zwar früh fertig, aber die haben 5, äh, 3, 4, 5 Jahre damit verbracht, was zu st studieren, was die eigentlich gar nicht interessiert. So, und ich finde, das ist ganz wichtig, äh, sich immer dir selbst auch zu suggerieren, dass selbst wenn du was Neues anfängst und was, das ist halt 'n bisschen später, als wenn man typischerweise mit irgendwas anfängt, dann machst du immerhin was, was dich wirklich erfüllt. Und klar, du brauchtest 'n kleinen Umweg, um das festzustellen, aber immerhin hast du's festgestellt. <snorts> So und ich finde, das ist ganz wichtig, dass, hm, ähm es ist nicht wirklich der Zeitpunkt entscheidend oder der der Zeitraum. Es ist entscheidend, dass du irgendwas gefunden hast, was dich erfüllt und dann hat's halt 5 Jahre länger gedauert. So what? So. Immerhin machst du dann was, was dich erfüllt und vor allem auch später langfristig erfüllt. Ich meine, du musst du dann dein dein ganzes Leben irgendwie damit verbringen, wenn du jetzt einen sozialen Job, deine Ausbildung oder 'n Studium anfängst. Dann immerhin hast du was, was dich das ganze Leben lang irgendwie glücklich macht. Das ganze Job Leben jedenfalls. Und ich finde, das ist ganz wichtig, da auf dich selbst zu hören und nicht auf irgendeinen Druck der Eltern. Das ist, ja, auf jeden Fall der absolut falsche Weg und denen das dann auch mal wirklich mitzuteilen, dass es um dein Leben geht und um dich und dass es dass du unglücklich bist in der Situation und dass du jetzt was gefunden hast, was dich wirklich erfüllt und womit du dir vorstellen kannst, dein ganzes Leben lang zu arbeiten. Und das ist das, was zählt und nicht wann fängt wann hat die andere angefangen und vergleichen ist sowieso nie gut. <chuckles>
Mhm. Mhm. Okay, also, weil ich vor allem, ja, auch wenn ich jetzt 3 weitere Jahre studiere, dass ich danach sowieso 35, 40 Jahre lang arbeiten muss, dass dass es keine Rolle spielt oder habe ich das richtig verstanden?
Mhm. So ist es. Ja, ja, ganz genau. Es es spielt keine Rolle. Du machst das du machst dann ganz lange irgendwas, was dir Spaß macht und dafür hat sich dieser Umweg und diese Exmatrikulation gelohnt. Auch wenn's komisch klingt, aber alles passiert aus 'nem Grund.
Okay. Nein, also, das waren auf jeden Fall sehr gute Tipps und du hast mir auf jeden Fall, ja, die Augen geöffnet, würde ich sagen. Ich danke daf